Ну, там, типа, если вы захотите зайти в на этот и пользоваться вайфаем, вы должны будете получить смс-ку же обычно, правильно? На телефон.
А у нас бесплатно всё: Wi-Fi, сразу подключаешься, удобно так. Но у вас по смс-ке, да? Мгм.
Мгм. Ну, я помню, в Германии, например, так точно было, да. То есть то, что в Германии точно помню, то, что можно просто подключаться на станции Wi-Fi, и в этом в поезде Wi-Fi, кажется, тоже даже был, если я правильно помню. Хотя, э, не, то нет, там тоже, кажется, по смс-кам был.
Да! Да, везде. Я всегда подключаюсь, так удобно, и смотрю там какие-нибудь фильмы, музыку слушаю, классно. Ну, что случилось? Рассказывайте!
Мгм мгм. Мгм мгм. Ну, в общем Мы не знали, они тут или не тут. М, поэтому нам пришлось просто сидеть, гадать, мы пытались еле-еле найти свои места, потому что нам в самую последнюю минуту отправили наши билеты. И вы представляете себе, что они буквально успели вот за секунду, то есть поезд вот почти начал ехать, они вот залезли, и поезд поехал. Да-да, они вот за запрыгнули, скорее всего, машинист увидел их, приметил, а подождал их вот буквально экстра 30 секунд, наверное, я не знаю сколько. Подождал, пустил их и поехал. Именно так. Я ещё мы ещё так удивились, они, типа, нам пишут: "Всё, мы опоздали, мы не мы". Типа: "Всё, вы едьте, мы т мы чё-нибудь придумаем". Мы такие уже ду
Мгм. Запрыгнули, что ли? М Ну, видите, повезло вам. Да. Так он добрый, значит, какой-то машинист! У нас, дак всегда просто свистят и всё, уходит поезд. Даже ни на кого не смотрят. Я сколько раз опаздывала на электричке, поезда вообще никогда. Даже люди иногда там кричат: "Подождите, подождите!". И всё, он едет, жди следующего. Вам повезло.
<chuckles> Мгм мгм. У нас нас тоже, да. Мгм. Мгм. <smacks lips> Не, ну, если он уже начал ехать, то да. Если он уже начал ехать, он останавливаться не будет. Там, наверное, чувак ещё принимал решение, наверно, приметил их. Ну, короче, им вот буквально, я могу так сказать, повезло, наверно, на секунды 2.
Мгм. Ну, видите, у вас всё хорошо закончилось, повезло вам.
Тут тут, да, тут хорошо, тут очень даже повезло. Конечно, а, всё прям на волоске, вот прям на волоске держалась эта ситуация, клянусь, вот прям
И как путешествие-то хотя бы хорошо прошло, всё классно?

Ну, вы, конечно, вообще жестоко начали свой вопрос. <laughs>
Да, а что такое? Много всего, да?
Та не, я шучу, конечно. Ну, иногда бывали весьма такие, скажем, м, печальные, не очень приятные истории тоже, э, со временем, знаете, никогда не не можешь сказать что-то конкретное.
Мгм.
Бывает, бывает, одним словом бывает. Эм, <tsk> у меня, например, вот бывало, когда мы планировали какой-нибудь поездочку или еще что-нибудь такое. Ам, приезжаешь куда надо, <tsk> а оно закрыто. Ты не прочитал новости там
Мгм. То есть вы имеете в виду отель или Airbnb? Или что?
Не-не, даже не Airbnb или еще что-то такое. У нас, э, такой прикол был, то, что мы хотели поехать на, а, этот в аквапарк.
Мгм.
Ам, там, в принципе, билеты онлайн на тот момент нельзя было купить, надо было тока приходить самим. Но это было уже давно, нав дав достаточно давно. Я думаю, сейчас уже всё как-то более или менее по-другому стало. В общем, поехали, приехали и узнали то, что, знаете, сейчас самое печальное, что такое было: то, что оно закрылось именно в тот день, когда мы приехали. То есть вчера оно ещё работало. Мгм, мгм.
Что там? Нет реально? Как вам повезло, в кавычках.
<tsk> Вот-вот, вот-вот.
И что, куда вы пошли? Расстроились?
Да мы просто, да, как-то расстроились, такие типа: "Ну ладно, чё ещё можно, типа, поделать? Ничего уже не поделаешь, всё".
А я помню, мы 1 раз пришли, вот как раз про Airbnb, и там ключ нужно было взять в сейфе. Нам выдали код, но код, э, не открывал этот сейф. То есть мы стояли, пытались позвонить, вот, хозяйке, а она не брала трубку. То есть вообще печально. Потом мы по "Ватсапу" ей писали, писали, долго никто не отвечал. И, наверно, она ответила только через час, может быть. Она сказала: "Ой, извините, я там была занята. Я вам дала не тот код".
Мгм. Мгм. <tsk> О, мгм, мгм. Ва, ага, ага, ага.

Ну это жестоко, конечно. Особенно вот это вот: "Ой, извините, я вам дала не то". Ну, пасибушки, наверное, что ли. Хоть, э, не знаю, там какой-нибудь компенсасион или еще что-то такое вообще будет?
М-да не помню, вроде бы даже ничего и не было, компенсации никакой.
Мгм, мгм, мгм. Понятно.
Ещё в последний раз, когда вот в крайний раз мы ездили, был очень плохой интернет, практически его не было. Это вообще был ужас Да! В неделю без интернета, представляете? Мы жили на, э, последнем этаже, и если нужен был интернет, нужно было спуститься на 1 этаж и стоять в коридорчике. Там только ловил вайфай.
Мгм. Несуществующий, да? Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Я понимаю, да, это очень жестоко, ребята.
Так что у меня был диджитал-детокс.
Ну, такое бывает. Диджитал-детокс- это, конечно, э, иногда, ин иногда даже полезно, я бы сказал бы.
Ну это печально, потому что мне хотелось и онлайн-билеты купить, и что-то посмотреть: куда пойти, что сделать.
А нет, подождите- вы в путешествии, да, были, получается, в этот момент?
Что? Где я был?
Вы в путешествии были, правильно? Вы не дома были? Не, ну всё тогда. Это это уже слишком жестоко, ребята.
Да, да, в путешествии. Да. Да. И, я тоже помню, я им звоню, пишу, э: "Где интернет?" А они: "Ой, извините. Завтра придёт мастер". И потом опять: "Завтра он придёт, завтра". И каждый день он завтра должен был прийти.
Понятно. Короче говоря, завтраками вас так кормили, да?
Н-да. Вообще неудобно было без интернета.
Понимаю, понимаю. Это те самые завтраки, которые, знаете, когда читаешь в э, этом- как этот сайт назывался, господи, где, э, эти отели заказываешь "Трипэдвайзор", или как его там? Не, забыл, по-другому, короче. Там же обычно пишут типа: "Хорошие завтраки включены". <chuckles> Это и был, да, вот тот самый "хороший завтрак".
Ага. Да-да-да. Вот это он, кстати, и был, да.
Ну отлично.
А у вас что ещё было такого интересного? Давайте вспоминайте.